Мне кажется, это зависит от том от того вообще, какая, а, то есть, последующая, скажем так, а, цель у человека. Бывает, человеку именно сложно попросить, вот как мне, но получить помощь я не против. То есть для меня именно момент просьбы сложен, а какой-то человек, он же, в принципе, не хочет, чтоб ему помогали. Вот вы, например, как любите, когда вам помогают?
Так, да. Ага, ага. Не, ну подождите. <chuckles> Здесь мы говорим о том случае, когда человеку нужна помощь, он хочет, чтобы её помогли, и не может попросить. А не так: какой-то абстрактный человек, который не хочет, чтоб ему помогали- оно и понятно, почему он тогда не просит.